देखिए ना, हमारे जीवन में फ़िल्मों का कितना बड़ा असर रहा है। और जहाँ तक हम पूछते हैं, हमारे पिता जी, हमारे दादा जी, सभी फ़िल्मों के कितने शौक़ीन रहे, हैं ना। तो आज भी हम फ़िल्मों के ज़िक्र करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जैसे कोई छुट्टियाँ होती हैं, तो लगता है चलो अ, सिनेमाघरों में जाकर थोड़ी फ़िल्मों का मज़ा ले लिए जाए। और इंतज़ार रहता है कि बड़ी से बड़ी फ़िल्म आती रहे, अच्छी से अच्छी फ़िल्म आती रहे। तो आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा, आप फ़िल्मों के कितने शौक़ीन हैं, और बचपन से क्या आप इन चीज़ों में रुचि लेते हैं?
जी। हुँ, हुँ। अरे! मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ीन रहा हूँ बचपन से ही फ़िल्मों का। और, ब बचपन से ही फ़िल्में देखते आ रहा हूँ हर तरह की, और अभी भी देख रहा हूँ। अभी मतलब मेरा मनोरंजन का जो कह सकते हैं मुख्य स्रोत है, वो सिनेमा ही, फ़िल्में और वेब शोज़ मैं लगातार देखता रहता हूँ। अ अब क्योंकि वही है कि देखो मनोरंजन भी होता ही है, और क इतना होता है ना कि मनोरंजन भी होता है, और कहीं न कहीं आपको अपनी जो वास्तविकता है, उससे थोड़ा-सा कहेंगे कि अ, अलग होने का, एस्केप करने का एक मौका मिलता है। जहाँ अपने जीवन से जुड़ी जितनी भी परेशानियाँ, स्ट्रेस, तनाव, थकान, सब कुछ भुलाकर, सब कुछ भुलाकर ना, उनसे दूर एक तरह से जाकर, एक फ़िल्म के ज़रिए एक दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, एक हिस्सा बन सकते हैं। जब उसका बाद जब आप फ़िल्म देखकर लौटते हैं, तो वो पूरा जो स्ट्रेस, है, जो थकान है, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। तो मुझे लगता है एक फ़िल्म का उद्देश्य भी यही होता है।
क्या बात है! जी, जी। जी। सच कहा। क्या बात है! हुँ, हुँ, हुँ। और देखिए ना एक समय हम देखा करते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में आती थी। और वो रेडियो का ज़माना के बाद जैसे ही फ़िल्मों का दौर शुरू हुआ तो सब उतावले हो गए, उत्सुकता से भर गए कि अ, हम अब लोगों को फ़िल्मों में देख सकते हैं।
जी।
और धीरे-धीरे चलन इतना तेज़ी से बढ़ा कि अ, फ़िल्में रंगीन हो गई और सिनेमा बड़ा होता चला गया, पर्दे बड़े होते चले गए और उसकी जो क्वालिटी है इतनी इम्प्रूव हो गई कि अब आईमैक्स में लोग देखते हैं फ़िल्में। अब जो थ्री-डी फ़िल्में देखते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनने लगी हैं कि अब 200-500 करोड़ से भी ऊपर जो है फ़िल्मों में लागत लगती है। तो इस पर आपको कैसा लगता है जानकर?
हुँ। हाँ, देखिए बदलाव तो आ गया है। अ, अ, पहले जैसा आपने भी कहा ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में थी फ़िर कलर्ड फ़िल्में आई, फ़िर और अ, बदलाव आ गया। उसके बाद काफ़ी मतलब फ़िल्मों के बजट पड़ गए वीएफएक्स, सीजीआई का यूज़ होने लगा, हाईटेक फ़िल्में बनने लगी साइ-फाई, साइंस फिक्शन। अलग-अलग तरह की सुपर हीरो फ़िल्म्स बनने लगी। तो कहीं न कहीं फ़िल्म की शैली में भी बदलाव आते गए, फ़िल्म क्यों फ़िल्म के अं फ़िल्मों में जो, जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था उसमें बदलाव आते गए। है ना? जिस तरह की फ़िल्में बन रही थी, उसमें बदलाव आते गए। तो बहुत बदलाव आ गए हैं और बढ़िया लगता है देखिए देख के ना बढ़िया-बढ़िया फ़िल्में जब अब अब जो हमारे देश में वो इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में मतलब जो बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनने लग गई हैं, जिनके बजट काफ़ी बड़े हैं। कॉनसेप्ट भी काफ़ी अलग-अलग हैं। तो वहाँ देखकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अब हम भी इवॉल्व कर रहे हैं बदलते हुए वक़्त के साथ। वरना ऐसा लगता था कि आमतौर पे कि यार बाकी लोग जो ऐसा लगता है ना कि ख़ासकर हॉलीवुड या इंटरनेशनल कंटेंट को देखे वो उनसे काफ़ी आगे हैं, ऐसा लगता था और अब हम पीछे ही हैं वही घिसे-पिटे फ़ॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं कुछ नया नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, अब नई फ़िल्में बन रही हैं अ, अच्छे-अच्छे क नए-नए कॉनसेप्ट्स की फ़िल्में बन रही हैं। अ, जिनके बजट भी ज़्यादा हैं, नई-नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। और लर्जर देन लाइफ़ फ़िल्में हैं थोड़ा-सा। तो बढ़िया लगता है देख के कहीं न कहीं।
जी। बिल्कुल। हाँ, जी। हाँ, जी। क्या बात। हुँ। जी। बस। हाँ, जी। बिल्कुल। सच कहा आपने और देखिए ना, एक ज़माना हुआ करता था जब सिर्फ़ एक्टर्स के नाम पे फ़िल्में चलती थीं। जैसे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और वो राजेश खन्ना ऐसे लोगों को जानते थे। अब अ, सिर्फ़ एक्टर्स को नहीं, एक्ट्रेसेस को नहीं, बल्कि अब निर्देशक को निर्माता को भी जाना जाता है। अब जो किसने अ, उसमें गाने डाले हैं, किसने उसमें गाने गाए हैं, मतलब कौन उसका लिरिसिस्ट है है, तो ऐसे ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। तो अब जो है हर पहलुओं को ध्यान में दिया जाता है कि फ़िल्मों में किसने अपना योगदान दिया। तो जब अ, निर्देशकों की बात होती है, तो राजामौली जैसे बड़े-बड़े अ, जो है फिल्मों फ़िल्मों को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, उनकी ज़िक्र होती है। अभी हाल ही में देखिए उनकी बहुत चर्चा हुई है। एक वाराणसी जैसी फिल्मों का भी अ, उन्होंने अ, पहला कदम रखा है उस पर। तो ऐसी जब भारत की फिल्में बनने लगी है, तो आपको कैसा भविष्य दिखता है? इस पर थोड़ी अ, अपनी टिप्पणी दीजिए।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ। अरे! बहुत बढ़िया। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी, हाँ। अ, हाँ देखिए मुझे तो बहुत जैसे मैंने कहा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आपने एस. एस. राजामौली की बात ही की है तो मतलब म मैं उनको वो भी आज से नहीं देख रहा हूँ। म मैं अ, जब छोटा था तो जब टव् टीवी का ज़माना है तब तो टीवी में केबल टीवी मतलब फ़िल्म्स आती थी ना। तो 2000's की बात है मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी जो नॉर्मल अ, अ, नॉर्मल क्या बोलेंगे उसको? थोड़ी-सी अ, नॉर्मल क्राइम ड्रामा या एक्शन एक्शन फ़िल्म नॉर्मल एक्शन फ़िल्म थी थोड़ा गैंगस्टर टाइप फ़िल्म थी, जिसका नाम था वहाँ पे उस लाइ जो ओरिज़िनल अ, भाषा है उसमें उस फ़िल्म का नाम था छत्रपति और क्योंकि तब याद है हमें की साउथ की जो फ़िल्म थी वो हिंदी में डब करके आती थी टीवी के ऊपर। तो उस वक़्त क उस वक़्त उस फ़िल्म का नाम था हुकूमत की जंग ऐसा। तो वो मैंने फ़िल्म देखी थी। अ, उस वक़्त मुझे नहीं पता कि वो एस. एस. राजामौली ने बनाई है, मुझे क्या ही पता होगा? पर मुझे फ़िल्म पसंद आई थी उसमें वो प्रभास थे जो बाहुबली में भी थे। तो उस वक़्त उनकी भी वो पहली फ़िल्म थी जो मैंने देखी थी। और तब मैं छोटा ही था। उसके बाद मुझे याद है फिर जब 2015 में बाहुबली आई एस. एस. राजामौली की। है ना? उसमें भी प्रभास ही थे और फिर मुझे एकदम से जब मैंने उनके थोड़ा अब जब होश संभाल लिए, बड़ा हो गया और क्योंकि मैं तो सिनेमा का एक फैन हूँ पॉप कल्चर फैन हूँ तो मैं सु रिसर्च मतलब पढ़ता रहता हूँ चीज़ों के बारे में, मुझे पसंद है कि किसने बनाई है, है ना? उसकी फ़िल्मोग्राफ़ी कैसी है, जैसे आपने देखा।
हुँ। अच्छा। बिल्कु हाँ, हाँ। ठीक है। जी। क्या बात है। <chuckles> हाँ, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल् ठीक है। क्या बात। तो जब एकदम से बड़े बड़े होकर देखा कि उसी निर्देशक ने और वही कलाकार ने फिर से कोई फ़िल्में बनाई हैं, तो क्या उसमें जो बदलाव है उसमें जो विकास है वो उस चीज़ को आपने महसूस किया उम्र के साथ-साथ?
हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ। अरे बिल्कुल-बिल्कुल महसूस किया। मैंने कहा ना, फिर बाहुबली आई, तो जब मैंने एकदम से मुझे पता चला, उसके मैंने उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी देखी, तो मुझे पता चला कि मैं तो इनकी फ़िल्में ऑलरेडी देख चुका हूँ। मैं जो अ, छत जिसकी फिल्म की मैंने बात की अ, जब प्रभास की पहली फिल्म मैंने जो देखी थी अ, यही छत्रपति, तो वो भी मुझे पता चला अच्छा वो एस.एस. राजमौली ने बनाई है। फिर मुझे ये पता चला कि अरे जो मगधीरा देखी थी, वो भी एस.एस. राजमौली ने बनाई है। फिर पता चला जो मक्खी, मक्खी देखी थी, वो भी एस.एस. राजमौली ने बनाई है। तो वहाँ से देख कर ना ये पता चला कि उनका विजन कितना बड़ा है। मतलब एक मक्खी पे जो इंसान फ़िल्म बना सकता है। मक्खी पे और फ़िल्म ने शायद 100 करोड़ कमाए थे। तो मतलब इतना जीनियस इंसान है वो, मतलब मक्खी पे कौन सोचता है अपने ख, व वाई मतलब ख्यालों में भी की मक्खी पे फ़िल्म बनाएँगे। और वो भी एक रिवेंज फ़िल्म बनाएँगे। रिवेंज ड्रामा और उसे हिट करवा देंगे। फिर बाहुबली लेके आए और देखिए बाहुबली के आने के बाद से तो भारतीय सिनेमा ही बट गया है ना कि बाहुबली से पहले का भारतीय सिनेमा अलग था, और बाहुबली के बाद का भारतीय सिनेमा बिल्कुल अलग है। उसके बाद से ये ट्रेंड बन गया कि बड़े-बड़े बजट की बहुत बड़-बड़ी फ़िल्म्स आने लग गई हैं। अलग-अलग साइ-फाई कांसेप्ट पे अ, ब, थोड़ी-सी पीरियोडिक एक्शन फ़िल्में आने लग गई हैं। तो उ, बहुत बढ़िया लगता है। और वो जो उ उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी में जो लगातार बदलाव आता गया है, जो और भी ज्यादा रिफाइन होती गयी है ना उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी। वो तो मज़ा आ रहा है देखने में। या आपने खुद ही नाम लिया, वो वाराणसी का उन्होंने एक तरह से अ, अनाउंसमेंट टीजर डाला। है ना?
ना। जी। अ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। क्या बात! हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> जी। बिल्कुल। हाँ। सच कहा। हुँ। बहुत अच्छी बात बताई। जी। हाँ। तो अब मैं आपसे ये चीज़ अ, जानना चाहूँगा कि इसे आपने बहुत बारीकी से देखा कि अ, बाहुबली जैसी फ़िल्में बनी। तो उसके बाद आपने देखा कि जो निर्देशक बनाया इस फ़िल्मों को, राजमौली की बात हुई। तो आपने देखा कि अ, उसने पहले भी ऐसी-ऐसी फ़िल्में बनाई हैं और धीरे-धीरे उसका जो दायरा है, वो बड़ा होता जा रहा। उसके जो आलोचक हैं, वो भी बहुत हैं। ये अच्छी-अच्छी फिल्मों को भी कई बार वो उनकी आलोचना करते हैं कि अभी वाराणसी के जो पोस्टर डाले, तो बहुत सारी बुराइयाँ की गई कि अ, इस बार वैसी तगड़ी फ़िल्म नहीं बन रही है। लेकिन जब बहुत अच्छी फ़िल्म प्रस्तुत की जाती है, तो वो आलोचक भी जो है प्रशंसक बन जाते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हाँ, अगर फ़िल्में अच्छी बनी जाए, तो वो जो हेटर्स होते हैं धीरे-धीरे वो कहीं ना कहीं प्रशंसक बन जाते हैं, और हर कोई चाहता है कि अच्छी फिल्में बने और सब सेलिब्रेट करना चाहता है।
जी। जी। जी, हाँ। बिल्कुल। जी, हाँ। हुँ। हाँ। देखिए अ, एक तो उसमें ये भी होता है ना, कि कुछ तो देखिए जेन्युइन अ, लोग होते हैं जो अपना अपनी आलोचना देते हैं कि मतलब जैसा उनको लगा वैसा बताते हैं और कुछ होते हैं जो पहले से ही मन बना कर आए होते हैं वो हेटर्स हैं एक तरह से आप कह सकते हैं उनको उनको आप क्रिटिसाइज़र्स नहीं कह सकते, उनको आप फैंस नहीं कह सकते जो आलोचना कर रहे हैं। एक आलोचना करना अलग होता है एक होता है कि आप पहले से ही उस व्यक्ति के या उसकी फ़िल्मोग्राफ़ी के हेटर्स आप चाहते नहीं हैं मतलब अगर आपको अच्छी भी लग रही है तो एडमिट नहीं करेंगे और आजकल ये ज़्यादा देखने को मिला है सोशल मीडिया पे दिख जाता है। हो सकता है वो किसी और एक्टर के फैन हो या किसी और डायरेक्टर के फैन हो। वो नहीं चाहते हो तारीफ करना तो ये वो पहले से ही धारणा बना के आ जाते हैं तो वही वो बोलते रहते हैं। उन्हें अच्छा लगा हो तब भी वो यही बोलेंगे कि नहीं-नहीं अच्छा नहीं है। वो अलग है और क्रिटिसिज़्म को मैं बिल्कुल ही अलग रखता हूँ। वो तो चलिए वो हमारे जैसे फैंस ही हैं जो जेन्युइन अपना एक विचार दे रहे हैं जैसा उनको लगा। तो वो तो बदल सकता है देखिए उनको जैसी फ़िल्म लगी वो वैसा बताएँगे। और ये हो और यही फैंस होते हैं देखिए अगर उनको फ़िल्म बाद मे मतलब ये फ़िल्म जब रिलीज़ होगी और उनको अगर अच्छी लगी तो वो खुद आके बोलेंगे कि हाँ हमें बहुत बढ़िया लगी हमें उतना अनाउंसमेंट टीज़र में उतना नहीं दिखा था वो पोटेंशियल मगर फ़िल्म बहुत शानदार है। तो अब वो कह सकते हैं मगर हाँ जो आज के टाइम पे जो अ, टॉक्सिक फैन क्लब्स बन गए हैं जो हेटर्स हैं वो उनको अलग रखता हूँ मैं क्योंकि वो कहीं न कहीं उनकी पहले से एक धारणा बनी रहती है कि हाँ, इस एक्टर को हेट करना है, इस डायरेक्टर को हेट करना है कि जो मर्ज़ी फ़िल्में आएँ उन को बुरा ही बोलना है नुक्स निकालने हैं तो वो थोड़ा-सा एक कल्चर बन गया टॉक्सिक सा तो उसको तो हम अलग ही रखते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हुँ। जी। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> हाँ। नहीं ख़त्म। जी। जी। लेकिन जैसे बहुत सारी फ़िल्मों की तारीफ़ भी जैसे की जाती है कि क्या बहुत अच्छा क काम हुआ है और थोड़ा अलग फ़िल्मे बनाई गई है जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कबीर सिंह और एनिमल जैसी फ़िल्में जिसमें थोड़े हिंसक प्रवृत्ति से दिखाया जाता है कलाकार को और समाज में एक जो है नफरत फ़ैलाने क, ए जैसा भी दिखाया जाता है और बहुत आलोचक भी कहते हैं तो क्या अ, अच्छी फ़िल्में बनाने के लिए थोड़े अ, नकारात्मक गतिविधियों को शामिल करना ज़रूरी हो जाता है या फिर इसे नजरअंदाज करने के बावज़ूद भी अच्छी फ़िल्मे बनाया जा सकता है। क्या लगता है कि अ, फ़िल्मों को अ, सामाजिक दायरों में रखकर फ़िल्में बनाई जानी चाहिए हमेशा?
जी, हाँ। जी। हुँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि अ, फ़िल देखिए अगर फ़िल्मों में आप कुछ गलत ग्लोरिफाई नहीं कर रहे देखिए गलत दिखाना अलग है। विग जो फ़े समाज में जो ऐसा तो है नहीं कि समाज में ऐसे लोग इग्ज़िस्ट नहीं करते हैं या गलत चीज़ें होती नहीं है। तो वो तो दिखाएँगे, फ़िल्मों में तो दिखाएँगे ही। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर गलत चीज़ों को ग्लोरिफाई कर रहे हैं ना, अगर आप ये ग एक आप एक होता है कि आप गलत चीज़ दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ें हो रही है, विलन ये कर रहा है या कैरेक्टर ये कर रहा है, ठीक है। वो तो चलिए उसकी प्रवृत्ति है, वो फ़िल्म में वैसी प्रवृत्ति है तो उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये सब ऐसी प्रवृत्ति है तो ऐसे-ऐसे काम वो करता है, उसकी विचारधारा है। लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हैं कि हाँ, ये गलत काम वो सारे कर रहा है और उसको अगर आप ग्लोरिफाई कर रहे हैं, कि नहीं ये तो जस्टिफाई कर दिया आपने कि हाँ, ये तो सही कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, वो गलत है। है ना? मुझे ऐसा लगता है कि, जैसे एनिमल की आपने बात की, तो मैं तो मुझे वो फ़िल्म सही लगी थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं उसमें वो हुआ था, कि हाँ, उसमें कुछ प्रोब्लेमेटिक चीज़ें तो बिल्कुल हैं, उसको आप नकार नहीं सकता, आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। जैसे वो जूतों से वो कहने वाला सीन कि, "मेरे जूते चाटो", है ना, वग़ैरह वग़ैरह। तो हाँ, वो आप तो प्रोब्लेमेटिक बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन ये जो कह देना कि, "आपने ऐसा कैरेक्टर ही क्यों दिखाया?" अरे तो भई विलेन का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा फिर विलेन भी तो ऐसे ही होते है। है ना, तो वो क्यों रखें?
अच्छा। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हुँ। हिंसक थोड़ा प प्रवृत्ति, हाँ। जी, जी, जी। सही बात है, ये कहीं न कहीं एक कला को दर्शाता है कि अ, जब वो फ़िक्शनल स्टोरी बताते हैं, तो पहले ज़माने में भी जो फ़िल्में बनती थी, अमरीश पुरी जब <chuckles> विलन बनते थे तो, वो बड़े ही ख़तरनाक विलन बनते थे। ये बताइए, जैसे आप बचपन में जो फ़िल्में देखती देखते होंगे और अभी जो आप फ़िल्में देखते हैं, तो किस तरह के फ़िल्में देखते थे, और आज अभी देखते हैं, और इसमें कितना बदलाव आया है? क्या ये नज़रिया उम्र के साथ-साथ बदलता जाता है?
जी बिल्कुल। <chuckles> बिलकुल। <chuckles> जी हाँ। हाँ, देखिए बदलाव तो आया है। पहले क्या था कि उतने ऑप्शन नहीं थे, तो टीवी पे जो फ़िल्में आ जाती थीं वही देख लेता था। अ, उसमें भी मेरी थोड़ी-सी एक चॉइस रहती थी कि मैं एक्शन फ़िल्में मैं देखता था एक्शन फ़िल्में मुझे पसंद थी। हॉरर फ़िल्म्स तो मुझे बचपन से ही पसंद है। अ, और थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म्स जो होती हैं, वो भी पसंद हैं। और फिर ये जो होती है ना फ़ैंटेसी फ़िल्म, जो थोड़ी लार्जर देन लाइफ़ होती है, फ़ैंटेसी फ़िल्म्स होती हैं, स साइंस फ़िक्शन होती है, ये भी मुझे पसंद हैं। तो कहीं ना मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए, तो ये सब अ, ये तो मेरी चॉइस रही है। मगर जो कह सकते है कि देखने का जो हुआ है ना कि अब जब ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए, कंटेंट देखने के इतने सारे ऑप्शंस बढ़ गए मेरे पास, तो फिर मैंने ये ज़्यादातर फ़िल्में अभी बहुत पहले होती है शायद अगर मुझे, थ्रि थ्रिलर फ़िल्म्स देखने को नहीं मिलती थी, तो उसके बाद मैंने उनको देखना ज़्यादा शुरू किया। फिर मैंने साई-फाई, साइंस फ़िक्शन फ़िल्म्स को देखना शुरू किया, अ, फ़ैंटेसी फ़िल्म्स को देखना शुरू किया, तो कहीं न कहीं हाँ ये बदलाव आता गया कि मैं फिर और भी ज़्यादा नई-नई शैलियों को एक्सप्लोर करता गया समय के साथ-साथ।
जी। क्या बात है! हाँ जी, हाँ जी। हुँ। ठीक है। जी। हुँ। बिल जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और फ़िल्मों की एक अच्छी जानकारी के साथ आपने विशेष चर्चा की। तो आप संक्षेप में यह भी बताइए कि आप फ़िल्मों को आने वाले दौर में कैसे देखते हैं। और अ, निर्देश निर्देशकों को या निर्माताओं को क क्या संदेश के तौर पे आप कुछ बात कहना चाहते हैं, या अ, दर्शकों को भी कैसे समझाना चाहते हैं कि वो किस चीज़ के लिए तैयार होनी चाहिए?
ये मुझे ऐसा लगता है ना कि, अ, द निर्देशकों और निर्माताओं को थोड़ा-सा अब अ, फ़िल्मों के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना चाहिए, कहानी के ऊपर। अच्छी फ़िल्म बनाने पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप बस शॉर्टकट तरीके से बस लोगों को बहला-फुसला के, बेवकूफ़ बना के, कुछ भी बना दें फ़िल्म के नाम पे, है ना। कैश ग्रैब बना दें, तो पैसा कमाने के लिए अच्छी फ़िल्म बनाइए, अच्छी कहानी रखिए। और वही है कि जो 1 -2 जो एक्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, कि ज़्यादा आधा पैसा उन्हीं पे ख़र्च कर देते हैं, तो फ़िल्म पे कुछ बचता ही नहीं है ना, स्क्रिप्ट में, ना बजट में। वो सब नहीं होना चाहिए। और दर्शकों से यही कहूँगा कि अच्छी फ़िल्में देखिए और आलोचना जितनी हो सकता है, कीजिए ऐसे फ़िल्ममेकर्स की, वरना अच्छी फ़िल्में नहीं बनेंगी।
ठीक है। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> क्या बात है। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और अ, इसी के साथ ही हमने बहुत अच्छी चर्चा की और उम्मीद है कि हम फिर से जुड़ेंगे तो, बड़े ही मज़ेदार बातचीत करेंगे। अपना ख़याल रखिए धन्यवाद।
जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे मुझे उतना <clicks tongue> खुलकर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, हमारी दोबारा बात हो।
जी।